ああ、でも、そうですね、ま、海外に住んでた時期があったんで、ま、そのままなんかまだブラッシュアップ続けて、その、何ていうんすかね、ずっとモチモチベーションを保っていくっていう部分と、ま、友人が外国の方も結構いるんで。
あ、はいはい。 はい。 あ、なるほど、はいはい。
そういった部分で、もっとスキルアップしてとかもあるんで、やってますね、はい。
あ、なるども、じゃ、それだと、やっぱり仕事お仕事とかが終わって、例えばそのジムとか行って、ま、勉強とかしてってなると、何か、ま、自由の時間の中でも、何か娯楽とかっていうのはあったりするんですか？
娯楽、え、娯楽ってなんいや、多分あんまない。ま、何かその YouTube とか、なんかそういうのは見たりとか、その、何ていうんすかね、テレビドラマ、海外のとか見たりしますけど、でもそれ位ですかね。なん別にその、何かルーティーンとして、例えばまい毎日なんか見るとか、娯楽っていうのはないかもしれないすね。
あ、はいはい。 はい。 あ、はいはい。 あ、じゃあ、なんかスマホで結構動画を見たりとかっていうもあんまりないって感じすね。
あ、でもしますよ。するんですけど、何かキリがなくなっちゃう、なるべく、うん、ずっとしないようにはしてますね。何かアルゴリズムってどんどん上がってくるじゃないですか、なんか似たようなのが。だ、それはなるべく、そうですね、ずっとやらないようにはしますけど。
あ、はいはい。 あ、はいはい。 ま、確かにそうですよね。 あ、なるほど。じゃ、結構スマホの何かそういう使い方とかも、何か意識されてるって感じですか？
うーん、そう、いやでも結局、いなるべくスマスマホをずっと見ないようにはしたいんですよね、ほんとは、ずっと、うそれでなんか、なんて言うんすかね、ふん、振り回されてるみたいなのがちょっと嫌なんすけど、いや、ま、調べ物とかでもね、今はスマホでやっちゃうので、まあ、結局使っちゃいますよね、うん、ChatGPT とかもそうですし。はい。
あ、本当は、確かに、はいはい。 はい。 ああ、確かにそうなっちゃいますよね。 あ、ああ、ん、ははいはい。 ま、確かに、あの、自分の、ま、あの、リフレッシュできる、例えばジムとか、ま、勉強とかも含めて、本当だったらスマホがなければ、もっとなんかより効率的に時間が上手く使えるそうですもんね。
いや、だと思いますね。もっと集中できて、ただ先ほど言ったみたいに、その語学の勉強とかはスキマ時間でできるんで、移動時間とか、まあ、寝る前とか起きた後とか。でジムの場合はやっぱそこに行かなきゃいけないんで、やっぱどうしても、あれすよね。
あ、はいはい。はい、はい。 あ、確かに、確かに。